Kak boleh diceritain nggak sih, eee, kegiatan yang sederhana atau mungkin rutinitas yang sederhana di hari-hari Kakak gitu, yang bisa bikin hari Kakak lebih bermakna gitu, Kak? Ada nggak tuh, Kak?
Mmm. Oke, eee, yang sederhana ya, Mas, ya, memang aku sih, eee, orangnya sebenarnya nggak perlu tipe orangnya nggak perlu muluk-muluk gitu sih, Mas. Memang hidup kayak ya, <chuckles> kayaknya udah cukup bersyukurlah, masa di zaman sekarang kayaknya dengan eee, ini aku cerita dulu ya asal latar belakangnya aku bersyukur gitu eee, mungkin di zaman sekarang yang sempat kan 2020 kita ada pandemi gitu aku jadi melihat hidup tuh lebih bersyukur aja sih, Mas, ngelihat pandemi, ngelihat, eee, ekonomi global yang juga cukup, apa ya, cukup, eee, bisa dibilang kan, eee, ketar-ketirlah ya, gitu ya, ada ada pergolakanlah gitu di mmm. Jadi aku ngeliatnya kayak, kayaknya nggak perlu muluk-muluk deh sekarang deh, hal-hal sederhana juga bisa bikin bermakna gitu, gitu sih, Mas. Perbedaan sudut pandang aja, mhm, nah
Ya. Oh gitu. Boleh boleh. Betul. Oke. Oke berarti lebih bersyukur ya Kakak ya, dari dari segala macam pandemi gitu, terus ada ekonomi gitu. Jadi untuk sekarang lebih milih nggak muluk-muluk gitu ya, Kak, ya? Uh, keren sih.
Iya, betul. Ngelihat. Iya. Iya dulu kan kayaknya aku waktu zamannya mungkin di umur masih 18 sampai 25 tuh kayaknya, wah kayaknya maunya yang apa-apa yang, apa ya, yang, eee, lux gitu ya, yang yang eksklusif gitu-gitu deh, Mas, pokoknya yang lebih wah. Iya gitu.
Ah, ya. Heeh. Oke, kebayang sih. <chuckles> Kalo sekarang gimana tuh, Kak?
Ya, jadi sekarang kayaknya hal-hal sederhana cukup, pi contoh ya, Mas, tadi kalau kita, eee, sambungin atau relate ke, eee, si pandemi tadi, aku kayak jalan-jalan aja tuh eee, ya mungkin aku tetap ada jalan-jalan ke luar negeri dan segala macem, tapi kayaknya tuh nggak bukan berarti kalau harus ke luar negeri baru seneng gitu. Aku ke Bandung eee, kan aku orang Jakarta, Mas, jadi kayak yang ke Bandung aja tuh udah udah seneng kok, udah oke banget gitu, uh, eee, dalam negeri atau Bali atau mungkin Semarang gitu naik naik mobil atau Sentul bahkan gitu kan deket banget dari Jakarta, udah udah, eee, seneng gitu, Mas. Jadi kayak bersyukurlah maksudnya orang banyak orang yang kadang-kadang malah udah nggak bisa jalan-jalan, belum bisalah, belum bisa jalan-jalan dan segala macam gitu. Itu con contohnya, ma mhm, dan kalau yang hari-hari bikin lebih bermakna mungkin aku kayak main game di kamar aku aja gitu, dengan komputer aku, itu juga udah bikin lebih ini sih, Mas, lebih apa, eee, bermaknalah gitu hidup.
Oke. Oh gitu, gimana tuh, Kak? Kok bisa dari dari game, eee, Kakak ngerasa harinya lebih bermakna, maksudnya apa yang Kakak dapat dari game itu, Kak?
Hari hari ya, mmm.